Also, das ist schon man denkt das nicht so, aber das war schon und ich nehme ich nehme das dann persönlich, ne? Also, ich denke mir dann so: „Hey, ich habe euch doch nix getan, ich bin doch ganz lieb und“ <chuckles>
<giggles> Okay. Mhm. <laughs> Das ist schon wirklich sehr hart, was du da beschreibst. Und, ähm aber in den 4 Jahren warst du als eigentlich sehr selten in der Schweiz und warst auch viel, äh, beruflich unterwegs, so habe ich das eben verstanden, dass du jetzt nicht ganz so viel Berührungspunkte dann hattest.
Ja, ja. Schon, ja. Aber es war halt auch dadurch, ähm wirklich dann, äh, dass dieses Heimatgefühl nie aufkam, ne? Also, ähm, es einerseits war ich natürlich viel unterwegs und andererseits habe ich aber auch das Gefühl gehabt: „Hey, die Schweizer, die mögen mich nicht.“ <snorts> So, ne?
Mhm. Mhm. Gut du bist äh, du bi mhm. Mhm. Du hast dich einfach nicht willkommen gefühlt in der Schweiz, also mhm.
Ja, ganz genau. Ich habe mich nicht willkommen gefühlt und das ist natürlich auch wenn sonst alles 'n Traum war, also, ähm, d d einfach die Natur. Ich bin 'n sehr naturverbundener Mensch und ich habe es geliebt einfach. Ähm, aber wenn man sich nicht willkommen fühlt, dann ist es macht's das all den Rest irgendwie kaputt so, ne?
Mhm. Mhm. Hm. Mhm, aber das war war das dann nachher auch der Hauptgrund, den die Firma zu verlassen?
Ja, tatsächlich. Also, ich habe einfach da ich habe dieses Heimatgefühl dort nicht gefunden und ich habe mich dann aber auch beruflich, ähm ich bin dann irgendwann habe ich gemerkt, ne, das ist das war wirklich so 'n 'n 'n n krasses Hamsterrad. Also, es war wirklich, ähm e es war natürlich 'n 'n supertolles Gehalt, aber ich musste auch sehr viel dafür geben. Also und ich habe dann, ähm, eigentlich durch meinen jetzigen Mann, ähm durch die Beziehung, die ich dann oder als ich ihn kennengelernt habe und und er hat eben auch im Ausland gelebt, ähm, habe ich dann gemerkt, ne, das das geht auch ich habe dann auch irgendwann an Familienplanung gedacht und dann wusste ich auch: „Ne, das lässt sich nicht vereinbaren“, dieses Leben in der Schweiz und dann, ähm, äh, mit mit, äh, Kinderwunsch und so, das da da kamen dann mehrere Gründe zusammen und ich hätte mir auch tatsächlich nicht vorstellen können, 'ne Familie in der Schweiz, ähm, zu gründen, einfach aus weil ich mich nicht so
Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Okay, und wenn du jetzt sagst, hm also, an deiner Heimat, wo du jetzt gebürtig herkommst, gibt's da so bestimmte Sachen, wo du sagst: „Das verbinde ich da ganz stark mit vielleicht auch vielleicht die Großeltern“ oder irgendwelche Sachen, die wir so so Tradition vielleicht da in Süddeutschland, die du ganz bewusst irgendwie so mit der Heimat verbindest?
heimisch gefühlt habe. Ja. Mhm. Mhm. Ja.